Doch, so war die drauf. Also, die wollte nie Geld ausgeben, aber alles haben, ne, so. Und, ähm
Wow. Wahnsinn. Ja, ja. Ja, da muss man auch du weißt du, da musst du auch ganz harte Grenzen setzen, weil das wird nicht aufhören. Das wird immer schlimmer.
Ja, mein Mann hat die Grenze für mich gesagt. Er hat gesagt, er ver er will nicht mehr, dass ich mit der irgendwie Kontakt habe und dann habe ich's dann auch irgendwann selber gesehen. Es hat 'ne lange, lange Weile gedauert Ah, die die die hat die sind halt die haben halt nicht so viel Geld und, ne, und die haben auch nur 1 Auto und mein Mann so: „Das sind Ausreden, ne?“ Also, man kann ja auch ohne Geld, ähm, zeigen, dass man sich nicht ausnutzt, ne, so. Ja, also, es war mehr ein Geben und kein n äh, ein ein Nehmen und kein Geben, ne? Ja. Also, und den Fehler habe ich dann nochmal gemacht und da hat mein Mann wieder gesagt und: „Bis hierhin und jetzt langt's.“ Ja, es bei mir fehlt die Kraft zu sagen: „Ah, vielleicht vielleicht können sie's nicht anders. Vielleicht so und so.“ Obwohl es obwohl es für mich trotzdem schwer ist, das, ah, ja schönzureden. Man redet's sich schön, ne? Und es ist manchmal so schwer. Ja.
Ja. Ja. Ja. Mhm. Das glaube ich dir. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja, natürlich. Ja klar, klar. Sicherlich, natürlich kann man das. Ja. Ja, ja, ja, total, total. Mhm. Nehmen und kein geben, ne? So ja, ja, ja. Ja, und das ist Mhm. Jetzt nicht weiter. Ja, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ne, ich verstehe es auch. Das ist Ja. Ne, ich ich kann das total gut nachvollziehen. Ja, ist es auch. Ja, ja, ja. Na ja, weil man du suchst ja immer d man sucht ja auch das Beste im Menschen, ne, und man will das fast gar nicht wahrhaben, dass dass dass Leute auch so drauf sind, ne? Das ist
Genau. Ja, aber jetzt traue ich gar keinem mehr, ne? Das ist halt so das Ding. Ja.
Ne. Ja, ja, das ist aber ich kann das ich ka ich kann's echt gut verstehen. Also, das ist äh, ne?
Also, man sagt, aus Fehlern lernt ma lernt man, aber bei manchen braucht's auch 'n bisschen, ne? <giggles> Ja, du. Ah, schön. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Bei manchen braucht's 'n bisschen sehr lange. Ja, ja, ich weiß, bei mir vor allem. Ja, tschüss. Danke dir, ne? Jo, tschüss.

Hallo, na, wie geht es dir?
Hallo. Mir geht's gut und selbst?
Gut, danke schön. Du, ich bin momentan so 'n bisschen also, ich versuche ja, äh, wenn ich kann, obwohl es eher selten ist, ähm, meine Fehler nicht ständig zu wiederholen. So, und ich habe mir dann so über
Mhm. Mhm. Das probieren wir, glaube ich, alle und auf diesem Wege sind wir. <laughs>
Ja, ähm, leider Gottes passiert es mir doch öfter, dass ich, äh, Fehler wiederhole und genau den gleichen Fehler noch mal mache <laughs> und in 'ner in irgend 'ner anderen, ne, Form und Weise.
Mhm. Eieiei. Ja. Ja, ich wollte sagen, die tun sich man manchmal auch vertarnen so, ne, bis bis dann zum Schluss und denkt man: „Boah, nicht schon wieder,“ ne? Mhm.
Ja, total. Genau. Also, ich muss wirklich sagen, so, ähm also, das w t ich weiß nicht, ob's das Wichtigste ist, was ich gelernt habe aus meinen Fehlern, aber 1, 1 davon weiß ich, dass ich, ähm, mehr drüber nachdenken muss, was ich tue. Also, ich bin manchmal sehr spontan und treffe wirklich große Lebensentscheidungen sehr spontan und denke da nicht so viel drüber nach. Ja, mhm und
Mhm. Ja, es kann 'n Segen und 'n Fluch sein, ne, ja. Ähm, ich bin da ganz das Gegenteil, was auch nicht gut ist. So da über alles tausendmal drüber nachdenken und dann doch nicht machen, weil man dann zu viel Angst hat und so, ne? Also, ja, ist auch nix, auch nix. So 'n mittelmäßiges Ding wäre ganz gut. Mhm.
Ja, ne ach, das hast du gesagt, du planst, ne? Ja, ja. Ja. Genau. Ja. Mittelmäßig müsste man finden, ja. Und momentan bin ich in so 'ner Situation, wo ich so Angst habe, noch mal den gleichen Fehler zu machen, dass ich's jetzt richtig rausgezogen habe, auch teilweise absichtlich, um mir extra noch mal Zeit zu geben. Aber ich habe schon gemerkt, w w war ist jetzt schon der Fehler, ne? Also, jetzt ist irgendwie der Fehler, dass ich zu lange warte, ähm, weil ich äh, ich wollte ja ursprünglich im im März ging ja nicht, ne, weil weil ich krank war und da habe ich gedacht: „Okay, dann machst du's aber auf jeden Fall so spätestens Ende Mai, ne?“
Mhm. Mhm, mhm. Dass du zögerst. Ja. Mhm. Okay, ja. Okay. Ja, das ist jetzt schon f
Ja. Vorbei, ne? Und jetzt habe ich einen Flug gebucht für Juli. Na ja, aber mein Flug ist ja auch schon gebucht für Juli. Aber ich merke jetzt schon ja, aber ich merke jetzt schon, es war 'n Fehler. Ich hätte wieder mal nicht auf meinen ne, äh, Panik hören sollen, ähm, weil ich mich total in 'n Sommerloch reinsetze und, äh, ich wollte ja erst ursprünglich erst mal so 'n bisschen, ne, äh, durch durch TrustedHousesitters, da waren zig Sachen, äh, vor noch ü etwas über einem Monat für monatelang in in in Irland, wo du auf 'n Hund aufpassen konntest für 2, 3 Monate, weil die Leute in Australien sind und so weiter.
Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Schon noch 'n bisschen. Ah, okay. Na wenigstens mal gebucht. Mhm. Ja. Hm, mhm, mhm. Ah, okay, ja, ja, ja.
Alles verpasst, ne? So, und jetzt ist fast gar nix mehr da und jetzt jetzt kriege ich richtig Panik, weil ich mir denke: „Ah, ich will mich nicht wieder unbedingt auf meine Freunde verlassen müssen,“ und da dann sagen: „Okay, ich komme jetzt,“ ne, weil ich wollte halt auch unabhängiger sein. Ähm, und jetzt weiß ich halt nicht, ob ich 'n Riesenfehler gemacht habe. So, und jetzt weiß ich nicht, ob ich überhaupt aus meinen Fehlern lerne, weil egal, wie ich's tue, ist falsch. <laughs> Das ist halt echt
Boah. Ja. Ja. Ja. Aber kannst du kannst du kannst du so Wohnungen und so kann man aber sch auch schon von weit weg organisieren.

Ja, das stimmt. Das ist ja sowieso das Problem, ne? Also, ohne Auto ist ‘n bisschen schwierig. <laughs> Das
Da hast du 2 Fliegen, 2 Fliegen nur mit 1 Klappe, sage ich nur.
Siehst du, da! Danke schön. Ja.
Vielleicht gefällt dir das RV-Leben auch und irgendwann sagst du: „Weißt du was? Wir brauchen ‘n Haus!" Ne? Ich habe ‘n Tiny House hier ka äh, ich ich stelle mir ‘n RV-Leben voll gemütlich vor, wenn man die richtigen wenn man die richtigen, ähm, Anschlüsse und so hat, ne, für Bad und so, finde ich jetzt
Ja. Ja, ist richtig. Kann auch gut sein. Mhm. Ja, ist es auch. Also, das ist wenn es richtig Ja. Mhm, genau. Ja, das kriegt man ja auch dann beim bei den Campingplätzen meistens, ne? Kann man auch den a
Und du hast ja Katzen, ne?
Ich? Nö.
Ach, du hast keine Katzen, ich ach, du hattest mal Katzen, gell? Oder? Ha lass ach so, dann bist du jetzt ach, stimmt, du hast bist jetzt im Moment ganz, ganz alleine, gell? Also, ohne Katze.
Ne. Ich hatte mal Katzen, ja. Ich hatte 2. Ja. Ja, ich bin alleine. Ich habe ich passe nur auf ‘ne Katze ab und zu mal auf, die ist hier an beim Laden, ne, da gehe ich immer hin und ja.
Ja, aber dann dann ist das jetzt noch einfacher, so ‘n RV. Da kannst du brauchst du nicht mal vielleicht aber ‘n RV wär halt ‘n RV wäre halt natürlich günstig, aber du könntest im Notfall auch so so ‘n, ähm, VW-Bus ummodeln, ne? So, also ginge, aber aber mit Bad und kleiner Küche ist natürlich angenehmer. Ähm Ja, ja.
Mhm. Ja. Mhm. Stimmt, ja. Würde auch gehen. Ja, das stimmt. Ja. <laughs> Ich glaube da ne? Ich finde immer die Toiletten so ja, ja, ja.
Und auf längerer ja, und auf längere Zeit wäre das, glaube ich, gar nicht so schlecht, ne? Aber anstatt s ‘n Tiny House so, wäre doch so also, wenn man alleine ist, ist das ja perfekt so irgendwie. So kleine Quadratmeter, muss man auch nicht viel sauber machen, ne? Musst du mal, äh das kannst du mal zur zur zur Denk zur das ist dein Denkfutter, ne? Ja.
Ja, stimmt. Mhm. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja, stimmt, ne? Ja. Ja, danke schön. Ja, definitiv, muss ich mit mit einbeziehen. Ja.
Ja, das, dass auch noch ‘ne Möglichkeit ist. Da brauchst du kein Hotel, hast ‘n Auto und ‘ne Unterkunft zusammen. <chuckles> „Kommst du jetzt?“ „Ja ich bringe mein ganzes Haus mit“, ne, so. Ja, ist ja toll. Ja, also, aber ich habe auch so ‘n paar Fehler, wo ich, ähm, ‘n paar mal gemacht habe, muss ich sagen, und zwar, wenn‘s um Freundeswahl geht.
Mhm, stimmt. Ja, <laughs> Gott. Ja, na Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Weißt du Ja, erzähl mal. Mhm. Okay, okay, ja. Mhm.
Ja, also ich hatte dadurch, dass ich viel umgezogen bin und immer immer wieder Freunde neu anfangen musste also, was heißt, es immer so passiert halt, ne? Und irgendwie hatte ich so ‘n Magnet für Leute, die so gerne Leute ausnutzen.
Ja. Ja klar. Mhm.

Oh ja, l lieben wir das nicht? Ja, das ist, ähm ja, mhm.
Und ich bin ich bin halt 'n Opfer dafür, ne? Also, ich bin halt ich bin so'n Ja-Sager, und ich will's auch immer allen recht machen und so so Ausnutzer, das ist ja wie gefressenes Futter für die, ne?
Mhm. Ja, mhm. Ja. Mhm. Oh ja. Ja. Ja, natürlich, klar, das ist ja.
Und da war 'ne Dame da war 'ne Dame, ähm, sie hatte die hatten nur ein Auto, und unsere Kinder waren damals beide so im selben Alter, also richtig klein, so so Kleinkinder und da hat sich das ja gegeben. Ich hatte 'n Auto, wir können irgendwo hinfahren zusammen, ne, und dann hat's dann angefangen: „Du, ich muss mal zum Arzt mit der Kleinen. Kannst du mich mal dahinfahren?“ „Ja.“ „Ja, kannst du mich auch abholen, wieder heimfahren?“ „Ja, dann bleibe ich gleich da.“ „Ja.“ Also, sitze ich mit meinem Kleinkind in 'nem Krankenhaus, warte ich auf sie, ne? Ähm, und und dann fahre ich sie einkaufen oder ich muss ja auch einkaufen, aber, ne, dann hat sie gemeint, so ähm, da hatte ich Biskuicksch Biskuitstängelchen gefunden in 'nem Laden und und dann hat sie gemeint: „Du, ähm, kannst du mir die Hälfte von abgeben? Ich habe dir ja den Laden gezeigt.“ Da habe ich gesagt: „Du, ich“ habe ich gesagt: „Du, du musst mal drüber nachdenken, wie du hierhergekommen bist. Ich kann auch alleine heimfahren.“ Ne, so. Ähm, und dann war sie mal kurz ruhig, weil das fand ich schon richtig so so offensichtlich frech, ne? Ja. Aber aber das war so's einigs einzigste offisi offensichtliche, wo ich gesagt habe: „Boah, das war jetzt frech irgendwie“, ne? Ähm, weil ich weiß ja, das war aus Spaß gemeint, aber hätte ich ihr die Hälfte angeboten, hätte sie sie auch genommen, ne, so, ja. Ähm, das waren so die ersten Dinge und ja, ich habe für sie alles getan, und dann habe ich sie gefragt mal, ob sie mich äh, ob sie unsere Koffer äh, weil wir dann unsere Autos wurden schon vorgesch ähm, aufs Schiff getan, und, ähm, wir hatten halt keine Autos mehr.
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Ja. Ach, hör auf. Ach, du Schande, ja. Mhm. Ach, okay. Ach du, hör auf, das gibt's doch nicht. Ja, richtig. Aha. Ja, du musst ja deine Grenzen setzen, das geht sonst gar nicht, ja ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Wahnsinn. Ja, ja, das ist Mhm. Ja. Aha. Ja.